Te quiero platicar que, la verdad, se me dificulta mucho preparar mis comidas, eh eh, para mi semana. La verdad, eh, cocinar entre semana es es, digamos, un gran reto para mí, porque muy pocas veces lo llego a hacer, y si lo hago, como que pierdo mucho tiempo de del trabajo, ¿sabes?, mínimo se pierde una hora de trabajo que que de po bien pudiera haberla a aprovechado, ¿no?, para terminar un poco más temprano. Entonces, como que ahí es mi batalla, o cocino, eh, y me doy el descanso para para comer, o, digamos, hago trabajo esa hora para terminar, eh, en en mi, digamos, en mi en mi hora, ¿no?, de las 3 de la tarde. Entonces, como que tengo esa batalla constante y y y y a veces, pues, no como bien, no como en mis horas por lo mismo, ¿no?, de que, como vivo solo, eh, aquí en este en este departamento, no tengo familia cerca, no tengo a alguien con la cual, eh, pueda prepararme, un digamos, el desayuno, la comida, ¿no? Entonces, ya llevo alrededor de un mes batallando con esta parte y y no sé cómo solucionarla, ¿sabes? Como que, o es comer, <chuckles> o es, digamos, terminar mi trabajo para terminar y salir la hora, ¿sabes? Entonces, como que ya sí necesito cambiar esta parte, pero me va a costar, eh, digamos, de alguna manera aceptarlo, pero a lo mejor, te te quiero platicar esto para ver si tú me puedes recomendar o o me compartes una perspectiva diferente a la que yo tengo.
Ujú. Ujú. Claro, eh ah, ¿te importaría que que la comida estuviera guardada un par de días como para que, eh, pudieras, en algún momento, cocinar para 3 o 4 días, o preferirías tener porciones diarias de comida fresca cada día?
Mira, yo creo que que no, no me importaría, sinceramente, tenerla refrigerada, ahora sí que, con tal de que esté lista, pa para comer, <chuckles> yo creo que es con que sea fácil de, no sé, a lo mejor, ir a tomarla, o que me llegue, o que ya esté preparada, para mí sería mejor. Porque, a lo mejor, sí puedo comer, eh, mientras trabajo, ¿no? Pero ya el darme el tiempo para cocinar, en medio de la de la jornada, sí es es lo que no quiero.
Ujú. Ujú. Ahora, el la ingesta de alimentos, ¿la tienes, eh, cuando tienes un descanso en tu trabajo, eso es, eh, entre semana, o lo haces en la oficina, o tienes la posibilidad de comer en tu casa?
Eh, actualmente, estoy trabajando desde casa. Entonces, eh, sí puedo darme, digamos, eh, es ese momento para comer, ¿no? Pero este, si me doy ese momento, pues, sí sí termino mejor 1 hora, eh, más tarde, ¿no?, mi jornada. Pero sí me doy es ese pequeño descanso, a lo mejor de 15 minutos para para comer. Pero lo que ya no quiero darme, digamos, es, eh, 15 minutos de comida, más antes prepararlo, se va como, a lo mejor, 40 minutos ahí, ¿no? Y es lo que no q entonces, eh, sí, sí, yo creo que no me importaría que que la comida esté refrigerada.
Claro. Ujú. Ujú. Claro. Y, eh, ¿cuántas comidas o cuántos alimentos acostumbras, o de acuerdo a tu cultura, eh, en la mañana, tarde o en la noche, o solamente 2 alimentos? ¿Cuántos son?
Eh, no, yo creo que lo de siempre, ¿no?, mañana el desayuno, comida y cena. Solo que este último mes, pues, sí ha cambiado un poquito eso y, de hecho, me está costando un poco de trabajo a adaptarme, porque yo soy <chuckles> del buen comer, ¿no?, sí como bastante. Entonces, ahorita, pues, me interesa, más que nada, cumplir con el trabajo, pero, sí, ob obviamente, a mí me encantaría, mm, seguir con eso, ¿sabes? La el desayuno, un buen desayuno cargadito, una buena comida y la cena, que la cena no me ha costado trabajo, ¿no?, la cena siempre está ahí presente. De hecho, por ese mismo motivo de que, eh, no como bien en la mañana, y voy termino ya comiendo tarde, eh, me doy una buena cena, que a la vez, es no es tan saludable.
Okey. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, claro, eso afecta bastante. Pues mira, podemos encontrar y podemos ver que hay varias alternativas. Tú donde vives, eh, dices que vives en un departamento, entonces, eh, el el lo primero que podemos pensar es en que
Claro.
pues, es es necesario comer. <laughs> Creo que eso es obvio y evidente. Entonces, por mucho que quieras tú desarrollar un trabajo y que quieras ser eficaz
<chuckles> Sí, totalmente.
para hacerlo, tienes que tener alimento en tu cuerpo, porque si no, entonces, no vas a producir. Entonces, es como como querer tener un Ferrari y no echarle gasolina, porque no tienes tiempo para echarle gasolina, ¿no? Entonces, aquí es que si tú quieres producir bien, tienes que alimentarte bien y, sobre todo, con buenos nutrientes, no no con con cosas que te van a afectar, o incluso como lo estás llevando con la cena, que pudiera ser pesado y que eso se genera un círculo vicioso. Entonces
Claro. Claro. Sí, sí. Claro.
lo primero que que que que se debe observar es, eh, tener alimentos base, los alimentos base, ¿cuáles son los alimentos base?, eh, verduras, eh, huevos, eh, quesos y tal vez algo de carne congelada, pero carne que tú compres fresca y que la congeles. Eh, una buena alternativa de de carne congelada pueden ser hamburguesas ya hechas de de carne congelada, que las tengas listas como para que de del congelador, así congelada, la tiras al sartén que empiezas a poner a a entibiar, ahí se descongela y ahí se hace una deliciosa hamburguesa de sirloin o de rib eye. Eh, le le le avientas unas 3, 4 tiras de tocino, un buen queso y y tu buena ensalada y, pues, ya se armó. En lo que estás trabajando un poco empiezas ahí a calentar tu tu sartén y hombre, con eso olvídate, no te va a dar hambre hasta el otro día, ¿no? Eso si lo comes, no sé, tipo 4:00, 5:00 de la tarde, con eso tienes hasta el otro día a las 9:00 de la mañana, ¿no? Entonces, eso eso por un lado. Pero por el otro, eh, los huevos cocidos siempre son una excelente alternativa y esos no necesitas estar ahí al pie de la estufa para que se se cosan, pones a a calentar tu agua. De hecho, echas los huevos
Okey. Okey. Claro. Okey. Claro. <chuckles> <chuckles> Claro, de hecho, es buena idea. Sí. Ah, Claro.
con el agua, eh, sacada del grifo, pones los huevos y los pones, no sé, 20 minutos, 30 minutos que hiervan, les apagas, ahí los dejas y al rato ya tienes huevos, eh, para todo el día y con sal o con un un poquito de salsita ahí es el mejor snack, en vez de unas papas fritas o o o un un panqué de grasas saturadas, ¿no? Entonces eso te va a dar saciedad, te va a ayudar mucho. Eh, tener ya tus tus zanahorias peladas, tener unos brócolis precocidos, eh, tener calabazas, tener champiñones, eh, tener jitomate para que en cualquier momento te piques un jitomatito. Nosotros, eh, podemos pensar en hacer una ensaladita, eh, puedes tener aguacates que compres e en un fin de semana o en un día que vayas a comprar, compras aguacates verdes y los vas madurando poco a poco, y vas teniendo aguacate durante toda la semana. Entonces, de esa manera tú también vas pensando en tu alimentación que sea, pues no nada más sana, sino variada, ¿qué opinas?
No es cierto. Claro. Mm, muy buenas. Claro. Claro. No, la verdad, fíjate que me parece muy bien todo lo que me dijiste, no lo vi, no lo había pensado de esa manera, el intentar, este, buscar ese tipo de de dinámica con las comidas, ¿no?, el el dejar, a lo mejor, la carne congelada, fresca y así, el prepararme snacks, como me acabas de decir, me parecen muy, muy buenas cosas. Y y mira, yo creo que va a venir bien al algo como justo lo que me acabas de decir porque, pero soy un muy buen cocinero, entonces, por esa parte, yo creo que me va a ayudar e es este tipo de cosas. Y ahora, me me llegaste a decir también que si no me importaría la car la la comida congelada, a lo mejor ya preparada. Y y y me dejó pensado un poco, ¿có cómo sería eso?, O sea, ¿sería literalmente prepararme comida ya y y guardarla para mi semana?
Ujú. Claro. Bueno, es que ahí pueden ser 2 vertientes, ¿sabes? Sobre todo sí no eres un buen cocinero, sobre todo, no sé, te voy a hablar de hacer 1 sopa de poro con papa o, por ejemplo, mm, 1 guisado más elaborado, dependiendo de donde estés, ¿no? En México acostumbramos a se se acostumbra a guisar con con diferentes salsas, ¿no? Eh, que de como por ejemplo chilaquiles con pechuga asada, 1 milanesa con, eh, no sé, con una salsa de morita, no sé, algo así, ¿no? Que tal vez, eh, pues no sé, no tal vez, tú no sabes hacer. Y lo que teria que quería comentar era que tal vez buscaras una vecina, o que buscaras 1- 1 cocina, o que buscaras 1 restaurante local básico, sencillo, pero sobre todo los vecinos siempre tendrán la la, eh, la disposición y sobre todo si les vas a pagar, ¿no? Porque, pues, ellos tienen que hacer comida para su casa, ¿no? Entonces decirle, oiga, pues aquí están mis trastes, eh, ¿por qué no en su día? o a las se señoras les encanta cocinar, ¿no? Entonces que te haga, no sé, 1- 1 litro y medio de sopa de pasta, que te cocine medio kilo de arroz con con con con papas o con verduras, y que te haga 1 guisado, ¿no? 1, no sé, 1 carne de res en chile o en algo, y y ya tienes, no sé, 1 costillitas en pipián, o 1 mole verde, o 1 mole rojo, y y y le pagas. O y y tienes comida para tres, cuatro días. Entonces, 1 día comes pipián, al otro días comes hamburguesa, al otro días come pechuga, al otro día comes pipián, y te comes la sopa, o te comes una crema y te haces 1 chilaquiles con la salsa que la señora te hizo. Entonces, pues es la cosa de reinventarse, ¿no? Y sobre todo pedir ayuda, que la gente va a estar muy dispuesta a hacerlo, ya verás.
Claro. Así es. Claro. Okey. Claro. <chuckles> Es cierto. Claro. <chuckles> Uy, uy, uy. Claro. <chuckles> Sí, una idea, eh. Claro. Fíjate que me parece muy buena idea, no lo había pensado de esa manera. A lo mejor, eh, eh, a lo mejor con una una señora ahí, que conozca, vecina que en la cual le pueda proponer eso, ¿no? Como dices, a lo mejor, pagarle, eh, que, a lo mejor, de la misma comida que ella cocina, en su casa, que me venda, a lo mejor, pues, un platillo, ¿no? Fíjate que no lo había pensado de esa manera y, sin duda, me parece una idea bastante buena. Y, a lo mejor, yo creo que es la la que termino accediendo, ¿no? Y más por el motivo de que no sé cocinar, y que soy muy malo en esta parte. Me parece me parece excelente. Gracias por por darme esa por darme esa alternativa.
Ujú. Claro. Claro. No, y le vendes la idea de que, pues, le le va a ayudarle con su gas, con algunas cosas, algún dinerito extra que quiera, y y yo te apuesto lo que quieras a que, en una semana, te va a estar diciendo: "¿Y ahora qué quiere que le haga? ¿Y ahora qué quiere? ¿Y ahora cómo lo quiere?" <laughs> Y, bueno, con eso puedes tú ir incrementando tu nivel de alimentación, porque le puedes decir: "Mire, le compré esta botella de sal de de sal del Himalaya, o le compré esta botella de aceite de olivo extra virgen, y esto solamente úselo para mi comida. Y va a ser un hit.
Claro. <chuckles> Si. Sí. Claro. Sí, fíjate que me parece una excelente idea, la verdad hasta me emocioné, porque, o sea, aparte de que a lo mejor voy a tener mis comidas, le pu le puedo decir: "Oye, es que, ¿me las podría traer a esta hora?". Y, además, yo salgo rápido, agarro la comida, como, trabajo, me parece muy bien. Y y, lo mejor, que, a lo mejor, voy a comer rico y no voy a comer mis comidas todas simples, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece una excelente idea, de verdad. Wao. Gracias, la verdad, por escucharme, la verdad quería expresarlo con alguien para ver qué me qué me podía dar. Y, sin duda, yo creo que me voy muy satisfecho con lo que me acabas de comentar, lo voy a aplicar y ya te estaré contando, la verdad.
<chuckles> Claro, claro. Claro. <chuckles> Al contrario, estamos para servirte y que tengas muy buen provecho.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta luego.